Certo, si è iniziato ad evolvere, perché questo signore, insomma, cercava subito di, mhmm, disobbligarsi in qualche modo, no, di ringraziarmi per il gesto perché magari non era abituato anche a questo. E alla cortesia in quel mhmm, magari in quel contesto, non lo so. Ehm, e nulla, quindi sì, sono iniziate semplicemente con delle semplici domande, no, quindi conoscendosi "Eh, lei è italiano" così colà. La cosa bella, siccome lei lui era tedesco, però parlava benissimo lo spagnolo, perché aveva vissuto per un sacco di tempo, ehm, tipo in Costa Rica, ehm, alle Canarie, somma, ehm, tutti posti dove si parlava lo spagnolo, ma per tantissimi anni. Ehm, e quindi ci capivamo meglio perché insomma, ehm, come puoi intendere, lo spagnolo è molto più più facile e intuibile de del tedesco, soprattutto per me, che non conoscevo la lingua tedesca.
Mh-mh. Alla cortesia. <chuckles> Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah. Chiaro. Certo, è più intuibile diciamo. <chuckles> Assolutamen anzi, assolutamente. E come si è evoluta poi la la diciamo la chiacchierata? Da cosa siete partiti, e e poi che cosa vi siete detti?
E allora ho scoperto praticamente si è <clears throat> si è resa interessante la chiacchierata, in quanto ho scoperto che questa persona, di una certa età, somma, aveva avuto un passato un bel po' movimentato, travagliato. Il fatto stesso, che quando mi iniziò a raccontare, che lui fosse stato in Costa Rica, le Canarie, dico: "Ah, caspita!" Inizia a cacciare delle foto, quindi a farmi vedere, sai, un tipo giovane con tipico abbigliamento
Mh-mh. Travagliato. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Dentro sicuramente. <chuckles>
Sì, sì, sì, sì, ma ma, uhm, nonostante età lui era un giovane, ehm, perenne. <chuckles> Ehm
Mh-mh. Okay. E
ehm, ma là là si vedeva, insomma, lo stile pure anni '70 sai, con 'ste camicie, ehm, uhm, circondato aperte, sì, circondato da da belle donne, in tante situazioni, ehm
Aperte magari, col collo alto. <chuckles> Mh-mh.